Emm, karlı bir durum değilse, hani, kat kat giyinmeyi sanmıyorum. Ve ben çok terliyorum gerçekten, işte, kat kat giyinince ve sıkılıyorum. Çünkü, işte, metro kullanıyorum, tramvay kullanıyorum, bir de hızlı yürüyorum galiba, çok fazla terliyorum.
Hı hı, hı hı. Evet, hava durumu da çok önemli. Hı hı. Hı hı. Anladım. Buna dikkat ediyorsun, ona göre hareket ediyorsun. Ben, eee, sana başka bir şey sorayım. Yani, giyim kuşam gerçekten etkili birçok kişi için. Dış görünüme önem veriliyor gerçekten. Ama, ımm, sence, peki, mesela, insanlar acaba bu görünümleri üzerinden bir mesaj vermeye ya da bir, ımm, duruş sergilemeye gerçekten de çalışıyorlar mı? Senin açından, eee, senin gözünden bu konuyu dinlemek istedim bir de.
Hı hı. Evet. Evet. Yani, bence olabilir. Çünkü, emm, şöyle, emm, bilmiyorum, işte, bazen benim kuzenlerim, 2 tane erkek kuzenim var. İşte, "Pembe giymem." İşte, "Kırmızı giymem." Çünkü bunlar, işte, kız rengi. Eee, erkek renkleri var, siyah, mavi. Ama ben, mesela, onların karşısında bir pembe de giyiyorum ya da bir kırmızı da giyiyorum. Çünkü, eee, renklerin bir cinsiyeti yok benim gözümde. Olma olmamalı da. Emm, onlara böyle bir, eee, aslında imaj, eee, veriyorum.
Hı hı. Hıı. <chuckles> Hıı. Hı hı, hı hı. Hı hı, doğru. Evet, eee, doğru bir şeye parmak bastın. Bazı renkler gerçekten, işte, kadınlara özgü, kimisi erkeklere özgü diye geçebiliyor. Eee, veya, işte, eş cinsellerin de giydiği, hani, şeyler olabilir ama aslında bu hiçbir zaman genellenmemeli. Bu konuda katılıyorum. Bu durum, eee, yanlış bir şey. Imm, çünkü herkes mesela, mor renklerin de, işte, eee, kadına özgü olduğu, hani, düşünülür ya da pembe dediğin gibi. Aaa, senin bunu kırman ve böyle mesaj vermen gerçekten hoş bir hikâye oldu. Peki, ya, Türkiye'deki diyelim, bu, ımm, acaba ailede ya da iş hayatında nasıl acaba gerçek manada giyim kuşam? Örnek veriyorum, bir mahallede, semtte, işte, genelde burada insanlar böyle giyinir. Hani, olur ya, bazı mahallelerde özellikle ileri yaşta insanlar, hani, çok şık giyinirler. Yurt dışında da, Türkiye'de de zaman zaman bunu görebiliyor görülebildiğini düşünüyorum ben de. Sen ne düşünüyorsun? Ya, bölgeye göre de değişiyor mu oradaki yaşayan insan profili değiştiği için?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Teşekkür ederim. Evet. Hı hı. Evet. Yani, bence bölgeye göre değişiyor bu konuda. Yani, eee, mesela, benim babaannem ne kadar ileri yaşta olmasına rağmen, yani, normal, işte, etektir, hani, ince şeyler, eee, giyiyor. E, evin içinde olunca zaten o kadar fazla şık olduğuna dikkat etmiyor. Zaten, eee, hani, bir belli bir yaşı var. Eee, evin içinde olduğunda bende de açıkçası, hani, bir gömlekle durmuyorum. Çünkü, emm, bir rahatlık da önemli. Aslında ben gömleğin içinde de rahatım. Hani, emm
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Hı hı.